İnanır mısın, saat tutmak benim hiç işime yaramıyor. Benim sadece mental olarak, eee, kendimi kısıtlamam işe yarıyor. Saat bir, böyle, somut bir kavram, sadece bakıyorum ve anlamsız bir şekilde o orada sayıyor, hiçbir anlam ifade etmiyor bana. O yüzden hiçbir işe de yaramıyor, yani direkt sadece başladığım saate bakarım. Başladığım saat benim için önemli. Kaçta başladıysam, erken başladıysam özellikle, örneğin öğlen 2 gibi ders başına oturduysam, ki benim için çok erken, eee, tamamen sanki şey gibi hissediyorum, aşırı erken başına oturmuşum ve çok verimli bir gün olacak gibi hissediyorum. Direkt iyi gidiyor yani devamı. Evet, evet, evet.
Hımm. <chuckles> Anladım. Hımm. Tamam. Hıı. A, kendini de motive ediyorsun bu şekilde aslında. Peki, mesela bu tarz yöntemleri anladığım kadarıyla, eee, denemişsin ve bazılarının başarısız olduğunu fark etmişsin artık onları uygulamıyorsun. Böyle denediğin, eee, yine başarısız olduğun başka kendini kısıtlama oyunları, yöntemleri var mı?
Hı hı. Hıı. Eee, onu düşünmem lazım ama işte, eee, kendimi cezalandırmayı çok seviyordum bir aralar. Cezalandır <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Nasıl bir his, nasıl bir cezadan bahsediyorsun?
Yani, eee, işte bunda başarısız olursan, işte sen en sevdiğin şey ne atıyorum? Film izlemek ya da şu, bunu yapmayacaksın. En azından bir 1 ay, 2 ay ki kendine gelebilesin. Ya, bunun anlamı yok mesela, neden bunu yapıyordum bilmiyorum. Galiba kendime eziyet çektirip pişman olmamı falan sağlattırmaya çalışıyordum ama
Hı hı. Ya da deneyip yanılıp, bir şekilde doğru yolu bulmaya çalışıyordun.

Ya, bu biraz ödül mekanizması gibi ve ben buna da bayılıyorum. <chuckles> Bayılı Eee, dediğin çok güzel bir örnekti. Kahveye de bayılırım bu arada. Kahve içmeyeceğim ya da şöyle derim, o kahveyi alacağım, o kahve bitene kadar ben düşüneceğim mesela. Beynimi boşaltacağım. O an ya da proje üzerine düşüneceğim. Fikirlerimi kenara yazacağım. Çünkü bazen çok acele ediyorum yazmak konusunda. Böyle belli bir, mesela, 2 dakikalık, 3 dakikalık aralar koyup kendime, o arada bir yaratıcı olmaya çalışıyorum. Ama onun dışında, eee, dışarı çıkmayacaksın gibi kısıt koyduğum zamanlar çok bunalıma girdim. O zaman ilhamım kesildi.
Ben de. Öyle mi, neler yaparsın? Hıı. Hı hı. A! Bu gelebilir aslında.
Evet, o yüzden onu yapmamaya çalışıyorum bu aralar. Yani gidip hatta bir saat hava alıp, sonra eve dönüp daha da iyi odaklanıyorum.